ใช่ ยากไหม ไม่ยากครับ มันจะลำบากนิดหนึ่งตรงที่คันมันจะใหญ่มาก ใหญ่กว่ารถปิกอัปของบ้านเราเยอะเลย ซึ่งผมว่าคนที่ขับรถเป็นทั่วไปก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัว แต่ผมว่าไม่เกิน 1/2 ชั่วโมงก็น่าจะชินกับมัน แล้วก็ขับได้ครับผม
นั่นน่ะสิ อ๋อ แล้วตลอดทั้งทริปนี้คุณขับคนเดียว หรือว่ามีคนช่วยเปลี่ยนขับคะ?
ก ผมขับกับน้อง 2 คนครับ ผมมีน้องชายไปอีกคนหนึ่งด้วย
อืม อ๋อ
อา ก็เลยสลับกันขับไป
อือฮึ
แต่ทีเนี้ย ในเรื่องของความประทับใจเนี่ย คือต้องบอกเลยผมประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ผมได้รถบ้านมาเลยอะ ใช่ อา เพราะว่ารูปแบบการท่องเที่ยวของผมแบบเดิม ๆ เนี่ย ผมเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับ มัน ผมรู้สึกว่า ไอ้กระเป๋าทั้งหลายในการท่องเที่ยวมันเป็นภาระของผมมากเลย แต่พอผมได้รถบ้านมาเนี่ย <chuckles> มันมีช่องให้ผมแบบว่าเก็บกระเป๋าด้านหลังรถ แล้วเราเอาของทุกอย่างเนี่ยเอาไปไว้ในรถได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชาร์จทุกอย่าง เลนส์กล้อง ถ ขากล้องทุกอย่างเราไว้ในรถได้เลย เพราะมันมีที่ให้เราเก็บอยู่
ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าประทับใจอะไรบ้าง? <chuckles> อ๋อ เราจบสิ้นปัญหาตรงนี้เลยเนาะ อืม
ใช่ครับ จบแบบ จบแบบผม พอผมจบทริปเนี้ย ผมไม่คิดจะเที่ยวแบบอื่นที่แบบไม่ใช่รถบ้านเลยอะ <chuckles> ถ้าไปประเทศไหนมีรถบ้านนะ ผมขอเลือก เลือกการท่องเที่ยวด้วยรถบ้านก่อนเลยอะ
<chuckles> เข้าใจ อืม แล้ว โอเคค่ะ ในเรื่องของสัมภาระก็จบไปนะคะ แล้วมีอะไรที่ประทับใจ แล้วก็รู้สึกแตกต่างอีกล่ะคะ?
ครับ ครับผม อืม ๆ ใช่ครับผม อา แน่นอนครับผม อ่า ความประทับใจในตัวของรถบ้านก็คือความพร้อมในการเดินทางของ ข ของ ของทริป เพราะว่าในรถบ้านเนี่ยเขามีทั้งที่นอน ที่นอนสำหรับ 6 คนเลย แล้วก็ อา เป็นรถบ้านคันใหญ่ครับ แล้วก็มีห้องน้ำ ให้อาบน้ำ แล้วก็ อ่า ถ่ายหนักได้ มีครัวให้ ให้เราทำอาหารได้เลย มีตู้เย็นให้ คือเหมือนเรามีคอนโด 1 ห้องที่เราขับคอนโดเที่ยวได้ไปเรื่อย ๆ อะครับ
โอ้โฮ! โอ้โฮ ฟังดู ดูน่าสนุก ค่ะ อือฮึ ค่ะ ฟังดูก็น่าสนุกจริง ๆ แหละค่ะ แล้วอย่างนี้นะคะ นอกจาก อ่า เรื่องของรถบ้านแล้วเนี่ย มันมีในแง่มุมไหนอีกคะที่คุณรู้สึกว่าประทับใจจังเลยอะ?
อา เราจินตนาการแบบนั้นก็น่าจะพอเข้ากันได้อยู่ครับผม ใช่ครับ อือฮึ